Moi, en ce moment, ma vie, elle est un petit peu compliquée parce que ça fait quelque temps que je suis au chômage, que j'arrive pas à retrouver du travail. Enfin, j'étais en maladie, là, je vais être au chômage, donc c'est un peu pareil, mais bon, bref, je trouve pas de travail. <chuckles> Je suis un peu dans une phase de transition. Heu, du coup, je suis un peu épuisé mentalement, heu, ce qui fait qu'avec mon copain, je t'avoue que c'est un peu compliqué. Heu, <blows air> en gros, il me fatigue. <laughs> Bon, j'en rigole, mais en vrai, j'en rigole pas tant que ça au quotidien. C'est que et il fait rien, en fait. Donc je sais bien que le souci, il vient de moi, parce que je je suis trop fatigué et que j'ai du mal à supporter, heu bah, un peu tout, je vais dire
D'accord. Ah. D'accord. Ah. <laughs> <sniffs> OK.
et du coup, je sais pas si toi, tu pourrais un petit peu m'aider pour, hem, bah, essayer de me dénouer de cette situation et éviter que ça devienne vraiment trop trop conflictuel?
Non, mais je comprends, hein, que tu aies, heu, que que que tu sois à la recherche de d'une oreille, hein. Quand on traverse ce genre de de de passe heu, enfin, voilà, heu, je j'imagine que, heu, émotionnellement, heu, c'est, heu, c'est c'est extrêmement compliqué et tu pourrais attendre de de ton partenaire qu'il soit, heu heu, voilà, heu heu, l' l'o l'oreille attentive. Et malheureusement, je aujourd'hui, si je comprends bien, heu, c'est pas ce que c'est pas ce que tu retrouves en lui et ça te et ça te peine. C'est bien ça?
Bah, oui et non parce que, d'un côté, il est quand même très attentif, très, bah il est à l'écoute, il me fait pas de reproches. Mais, heu, en même temps, bah après, c'est normal, je sais, puisque je suis au chômage. Mais bon, je fais quand même des choses et après, tout ce qui est tâches quotidiennes, heu, les courses, la ou <chuckles> le ménage, du coup, je me retrouve à tout faire, ce qui est un petit peu logique aussi, hein, je suis d'accord. Mais au bout d'un moment, ça me pèse, en fait. J'ai l'impression de devenir le heu, enfin je sais pas, le le domestique de la maison, quoi.
Ouais. Oui. Mmh mh. D'accord. OK, voilà, c'est, heu, c'est c'est quelque chose qui, heu, qui qui te frustre, hein. Et puis bon, tu sais, le fait que tu sois, heu heu, au au au chômage et à la maison, enfin, c'est, heu heu, ça ç ç ça ne définit pas, finalement, ton rôle. Heu, ton ton ton rôle comme étant, heu, voilà, heu ce ce celui qui doit, heu, maintenir, heu, le foyer, heu heu, systématiquement propre, qui doit faire à manger et cetera. Heu, il faut que ça reste malgré tout, heu, équilibré. Heu, si aujourd'hui, tu étais, hem, tu tu tu étais en activité à l'extérieur, heu, finalement, vous partageriez ces tâches, n'est-ce pas?
Ouais, c'est ça. Avant, quand on travaillait tous les 2, c'était, heu, bien équilibré, oui.
Mmh. D'accord OK. Donc là, aujourd'hui, toi, tu t'imposes certainement de le faire puisque, ben, heu heu, puisque tu tu veux remplir, heu, tes heu, tes journées. Mais du coup, heu heu, du du coup, est-ce que c'est lui qui attend de toi que, heu, la maison, heu, soit, heu, au au cordeau quand il rentre ou, heu, ou c'est vraiment, hem, toi personnellement?
Ben, en fait, tu as raison en parlant, là je me rends compte, c'est plus moi qui me mets la pression tout seul et puisque lui, au final, il me demande rien, il me fait pas de reproches, mais, heu, après ça peut être des détails, hein. J'en sais rien, mais, heu, là, je trouve pas vraiment d'exemple, mais par exemple, si j'ai pas préparé le repas je sens quand même, sans qu'il l'exprime clairement, que que ça le saoule alors que, ben, moi, je veux bien faire à manger, mais pas tous les jours tout seul, quoi, c'est pas non plus, heu
Ah! Non, c'est normal, oui, oui, effectivement, hein. C'est quand même, heu, une activité qui est redondante et peut-être pas forcément plaisante, certains certains apprécient ti si pour toi, c'est pas le cas, heu, heu, j'imagine que c'est pas c'est pas un plaisir de t'assurer que, heu, heu, tout soit prêt quand, heu, quand il qu'il rentre du du du travail. Heu, mais aujourd'hui, heu, j'ai j'ai j'ai un peu le sentiment que, heu, tu tu communiques pas forcément, heu, avec lui et que tu imagines que ces tensions enfin, ces ces tensions, aujourd'hui, elles sont pas forcément explicitées, donc on est un peu dans la, heu, la la la l heu, dans dans une perspective, heu, de de de conflits alors que, heu, heu, que que ce n'a ça ça n'a pas été vraiment avéré.
Mmh. Oui, c'est vrai, tu as raison, mais, en fait, je suis tellement fatigué, en fait, je suis beaucoup plus fatigué que quand je travaillais par exemple, que je pense que la moindre petite, heu, contrariété, ça ça part en tension
Heu, mais, oui.
et ouais, peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse à un peu plus communiquer, tu as raison.
Mais, parce que ta situation, heu, ta situation te te touche, j'imagine qu'aujourd'hui tu tu tu t'en veux, heu, de de ne pas être, heu, heu, dans une situation, heu, d'activité et franchement, tu sais, heu, heu, les carrières, aujourd'hui, elles sont loin d'être linéaires, hein, donc, heu, aujourd'hui, c'est toi qui es, heu, qui es dans cette situation, heu, peut-être et je te le souhaite pas non plus, hein, peut-être que demain ce sera ton conjoint qui, heu, heu, qui aura, heu, qui qui qui aura, heu, une pause, heu, dans dans dans dans sa carrière et qui se posera sans doute les mêmes, heu, questions, heu, que toi. Mais, heu, principalement aujourd'hui, heu, ton ton ton épuisement, heu, te te fait, heu, heu, fantasmer d'une certaine manière, on va dire, des conflits qui qui qui peut-être ne n'e n'existent pas, heu, tout simplement parce que, heu, heu, tu, heu, tu tu tu te considères, heu, comme étant, heu, heu, le le préposé, heu, aux ménages et heu et aux repas, mais, heu, faut peut-être que tu tu tu tu ne sois pas justement dans cette, heu, heu, dans dans cette position là. Heu, effectivement, hein, il s'agit enfin, je je je t'invite pas non plus, heu, à laisser, heu, ta maison se dégrader, si tu es, heu, si tu es chez toi, mais, heu, enfin, voilà, fai heu, faire faire le repas, heu, si si tu étais pas à la maison, vous vous le feriez chacun à tour de rôle, heu, ça ça ça ça pourrait rester, heu, heu, ainsi, heu, jusqu'à ce que, heu, jusqu'à ce que tu, heu, retrouves également une, heu, une une situation, heu, professionnelle. Peut-être que si, heu, si tu lui poses, heu, la question, si tu l'exprimes clairement, heu, il va, heu, il il il il va, heu, peut-être, heu, heu, accepter, on va dire, heu, de heu, de prendre son tour de repas, alors peut-être pas à 50-50 mais, heu, je sais pas moi, un 70-30 ou un 60-40, heu, c'est, heu, c'est c'est envisageable, c'est entendable, en tout cas.
Mmh mh. <chuckles> Oui. OK. Non, c'est intéressant parce qu'en fait, heu, là, je me rends compte comme ça, mais que, du coup, comme je suis fatigué, même si je travaille pas, en fait, effectivement j'ai quand même, heu, le droit et la légitimité deman de demander à ce qu'on partage. Alors oui, évidemment, pas à 50-50 parce que, heu, là, c'est abusé, je suis d'accord. Mais, heu, ouais de partager un petit peu les tâches pour, heu, bah, que je sois moins affecté, moins épuisé et heu, effectivement peut-être qu'il y aura moins de de tension. Après j'ai l'impression que je mélange peut-être un peu la fatigue et la tension. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire?
Mmh mh. Bien sûr. Oui, il y a des, heu, oui, oui, non, mais, effectivement pour toi, tout, heu, tout tout se mélange mais justement sur, heu, sur cette fatigue, est-ce que tu as essayé d'y, heu, bah d'y d'y travailler? Est-ce que tu as tu as vu un professionnel pour lui expliquer un peu l'état mental dans lequel tu tu te trouvais actuellement, heu, en exposant vraiment les faits, hein? Est-ce que c'est une démarche que tu as effectuée, déjà?
Heu, non, pas encore, je t'avoue, je me posais la question, mais j'ai pas sauté le pas encore.
Non, mais effectivement, ça, c'est pas, heu, heu, tu sais, la santé mentale, c'est, heu, c'est c'est c'est c'est vraiment quelque chose d'important à partir du moment où, heu, où où où te tu tu tu broies du noir à longueur de journée, heu, c'est c'est compliqué de de remonter, heu, la pente et là-dessus, c'est c'est c'est, heu, je je t'in je t'invite vraiment, heu, à, heu, à essayer de travailler, heu, heu, là-dessus avec, heu, ben, un professionnel de santé. C'est ce que je te conseille, heu, en 1er, mais essaye aussi, heu, peut-être de trouver, heu, du soutien, heu, auprès, heu, au au au auprès, heu, d'un ami, heu, heu, qui qui qui qui serait de bons conseils.
OK. Par professionnel de santé, tu me conseillerais plutôt un médecin, un psychologue, un parce que je sais pas trop qui qui aller voir, en fait, pour, heu, juste, heu, exprimer que je suis fatigué, épuisé, heu
Alors, t ton ton ton médecin effectivement, heu, heu, tu peux y réfléchir en en 1er lieu, mais c'est vrai que sa démarche à lui sera de travailler sur la fatigue, heu, en en en elle-même et pas sur les causes de de de de celle-ci. En revanche, heu, si, heu, tu tu vas avoir un psy, vous allez vraiment travailler sur la source de la problématique, heu et et et ça te permettra derrière de, heu, de de guérir, heu, une manière naturelle sans forcément, heu, aide complémentaire comme ce que ferait ton médecin traitant, par exemple. Mais, heu, dans tous les cas, les solutions qui te seront proposées se enfin voilà, heu, seront, heu, heu, se se seront importantes, heu, dans dans ton cas.
OK, bah, écoute, je te remercie parce que tu as <clears throat> pardon, tu m'as permis de mettre des des mots un peu sur ce que je ressens et de, bah, me confirmer aussi que le partage des tâches, c'est quelque chose qui est envisageable et je je pense que, ouais, je vais essayer d'aller voir mon médecin un petit peu pour lui expliquer la situation et voir ce qu'il me propose. Donc je te remercie beaucoup pour tes conseils.
Mais, bien sûr. Mais, écoute, je t'en prie et puis, ben, voilà, comprends, heu, bien que, heu, aujourd'hui, ton conjoint il est là, heu, il est là pour toi et heu et et ouvre la discussion avec lui franchement, tu verras qu'il y aura que des belles choses qui en ressortiront.